Ừm, thì mình cũng đã ráng ráng rồi. Ba mẹ mình mình la mình quá thì mình cũng, gọi là, ờ, gọi là, cố cố gắng để mà, gọi là, ờ, thể hiện cho ba mẹ thấy là, à, mình con cũng có cố gắng là mình cũng ăn, nhưng mà mình ăn được có nửa bưởi à nửa buổi à bạn. Mình đói lắm nhưng mà ăn hổng có vô, ơ, ăn hổng có vô, là ăn có xíu à, thấy ngán rồi. Tại nó nhạt quá, kh khác gì giống như canh vậy á, nấu nhạt l nhạt nhạt nhạt, rất là nhạt nhẽo, nên chả khác gì uống nước lã, vậy thôi mình uống nước lọc đi cho rồi. Thì đó, nhưng mà mình ăn, gọi là, à, mình mới lại chơi chiêu, ha, chơi chiêu là mình ăn một nửa đó rồi, xong lát nữa ba mẹ mình đi đâu đó hay là nghỉ ngơi gì đó, là mình sẽ có một cái cái cái cái cái cái hộc toàn là mấy cái đồ ăn giống như xúc xích nè, ờ, bánh mì đồ đó, bánh ngọt đồ đó. Đó xong mình lôi ra mình ăn b rồi snack đồ đó, mình ăn khoái ăn lắm. Vừa ăn vặt nó nó ngon cái miệng mình nà, mà á vừa khiến cho mình đỡ đói nữa, á, là mình, gọi là gọi là, có thể là vừa ăn ơ của bố mẹ đó, gọi là gọi là, cho qua mặt bố mẹ, à, mà mình vẫn có thể ăn được ăn vặt. <laughs>
Ừm. A! <laughs> M <laughs> Mình hiểu. Trời ơi! À. <laughs> <chuckles> À, rồi, nói chung là chỉ có ăn thì mới mang lại cho bạn cái cảm giác hạnh phúc khi ăn thôi, đúng không? <laughs> Ăn những cái món ngon mà bạn thích mà. Rồi, mình gợi ý cho bạn một vài ừ, mình gợi ý cho bạn một vài cách như này này. Khi mà bạn đã quen ăn với những cái món mà nó thiên về, à, đồ ngọt rồi ấy, à, hoặc là đồ mặn rồi ấy, đó, hai cái đấy. Thì bây giờ nhá, hay lại những cái đồ ăn vặt như kiểu là bim bim hay là những cái, ờm, đồ đóng gói sẵn ấy, bạn nên chuyển sang, ờ, trái cây. Đó, trái cây thì nó cũng ngọt mà nó ngọt thanh cơ, nó tốt cho sức khỏe của bạn nữa. Bạn thử thay thế s đồ đồ kẹo bánh sang, ờ, trái cây xem. Nó vừa tốt cho sức khỏe mà nó không bị tăng cân quá đâu bạn ạ. Đấy, ừm, một phần là như thế này. Bạn ăn đồ, ờ, hộp quá mặn rồi, ví dụ như là cá hộp này, thịt, ờ, hộp các thứ đấy. Thì, ờ, bây giờ cứ, ờ, chuyển sang như này, ờ, xúc xích hoặc là những cái đồ mà, ờ, lạp xưởng các thứ thì bạn cũng có thể chế biến cùng với những cái món đồ khác. Ví dụ như là xúc xích xào cùng với rau chẳng hạn. Đó, khi mà bạn đã quen quen với những cái món đó rồi, thì, à, ăn những cái món kho mà nó thiên về mặn một chút, hoặc là thịt thị, à, tôm rim này, ờ, thịt chiên nước mắm này. Đấy, những cái món đó nó cũng rất là ngon mà, đúng không?
Đúng rồi. Đúng rồi, mình chỉ thích ăn đồ thôi. Ừm. Ừm. À. Ừm.